はいはい。
なので、その、それを、まあ、朝にやることによって、あ、起きた後すぐやることによって、かなり何て言うんすかね。その1日が、それで、結構決まるじゃないですけど、それくらい、何か、あの、変わるっていうことが、あの、研究としてあったので、ちょっと実際やってみようかなと思って、あの、やってみた結果、かなりすっきりして1日迎えられて、なんかいちにちじゅう、かなり、なんですかね。活動を活発的に、なんですかね。動けて、あの、集中力も上がったっていうのはありますね。
はい。 ああ。なるほど、はいはい。